Aslında, eee, ben normalde, hani, ye bundan öncesinde de genellikle dışarıda yemek yemeyi sevmeyen, kendi yemeğini her zaman yanında taşıyan bir insandım. Eee, bazen, böyle, şirket aktiviteleri oluyor, hani, bir araya geliyoruz vs. Orada da, hani, aslında bu farkındalık eee, zamanla genişlediğini görebiliyorum. Yani, Türkiye'de bile, eee, böyle bir Burger King gibi böyle bir restorana gittiğin zaman vejetaryen bir opsiyon görebiliyorsun artık. Yani, seçenekler çok fazla arttı, insanların farkındalıkları gelişti. Bir kere talep artınca zaten ister istemez arz beraberinde, hani, geliyor.
He he. Evet. Evet, evet, kesinlikle. Arz talep, aynen öyle. Hı hı.
Eee, o noktada, mesela, iş arkadaşlarım bunun biraz bilincinde. Eee, mesela, beraber işte bir, eee, suşi günü yaptığımızda, pizza günü yaptığımızda her zaman işte bu vejetaryen opsiyonları da düşünüyorlar. Eee, sağ olsunlar. Veganlar için biraz daha zor olabili olabilir bence bu süreç. Eee, ama vejetaryenler için birazcık daha galiba kolay. Çünkü bir de çok uluslu bir şirkette Zaten işte kimisi domuz yemiyor, işte, kimisi kırmızı et yemiyor vs. Evet, birazcık şey var, yani, hani, "Her çeşit insan olabilir." yaklaşımından yırtıyorum belki ama, eee, vegan olmak o açıdan belki birazcık daha zor olabilir gerçekten.
Hı hı. Çok güzel. Hı hı. Oradan kurtarıyor bence bu durumu. <chuckles> He he. Evet. Ya, dediğin gibi aslında, eee, yani, tabii farklı isimlerle farklı, eee, içerik tüketimleri, yani, yemek tüketimleri değişebiliyor. İşte, pesketaryenlik var, o pesketaryenlik var, veganlık var, eee, ama her bir çeşide de işte, organik beslenenler var. Eee, yurt dışında bio diye geçer bu etiketlerin üzerinde. Bio gördük mü, böyle, <chuckles> onu anlarız, yani, orada. Emm, aslında veganlar için de, eee, gittikçe, mesela, eee kolaylıkla raflarda, eee, p peynirler, vegan peynirler hatta vegan, eee, somon balıkları bile, yani, onun bir, eee, çeşidi. Evet, onlar bile var artık, emm, yani, yumurta ikameleri var, her şeyin ikamesi oluyor çünkü aslında, eee, evet. Çok ilerledi, yani, her şey çok ilerledi, yani, yumurta ikamesi için, eee, chia tohumu bile kullanılabiliyor. Biraz, ııı, sadece, eee, belki algımızdaki yelpazeleri de, eee, genişletmek gerekebiliyor, araştırmak gerekebiliyor çünkü aslında hep aynı şeylere kodlanmışız, değil mi? Yumurta, kırmızı et, tavuk, balık. <chuckles> Aynen öyle.
Hı hı. Hı hı. <giggles> Doğru, doğru. A! Bak ona hiç denk gelmemiştim. Hı hı. Gerçekten öyle. Gerçekten öyle, ya. Hı hı. Ya, alışkanlıklar, evet. Gerçekten öyle. Burada yine aslında arz talebe birazcık geliyor mesele. Hani, insanlar, eee, bunun, eee, talebini, aaa, ettikçe, eee, mutlaka endüstri buna bir cevap verecektir, yani.
E aynen öyle. A eee, çünkü oradan da kazanacak, yani, aynı aynın, eee, diğerlerinden kazandığı gibi. Çok teşekkür ederim buna eee, burada bugün, eee, senden hayatını değiştiren, eee, vejetaryenlik kararını dinledim. Çok keyifliydi benim için.
Kesinlikle. Hı hı.